È vero. Ma ti è mai capitato tipo che hai visto che un video non andava e per "vergogna", fra virgolette, hai sc voluto d eliminarlo?
Queste sono cose che guarda sì ce l'ho alcuni che hanno fatto questa fine, ehm, che dico: "Mò li cancello". Però poi dico: "Ma perché? Li lascio qua". Cioè non no, non lo so, forse un giorno li cancellerò, perché tanto se non li vede nessuno, non ha proprio senso averli? Secondo me, no?
Ah-ah. Esatto. <chuckles> Sì, no, mhmm, beh però magari sai a me è successo tipo delle volte con dei post di Instagram, che dicevo: "Boh, ho messo questa cosa che seco me era carina, però non se l'è calcolata nessun" <chuckles>
Mh. Sì. Eh. <chuckles> È vero, basta, uno rosica e r cancella. Il che che ci sta, perché se la gente non lo guarda è inutile tenerlo lì. Uno mette le cose lì, così viene guardato, se non viene guardato se cancella, cioè basta.
Esatto. però, eh no. Eh però questa e vedi questa secondo me è la dif è la prospettiva che va invertita. Io metto le cose lì perché mi sto esprimendo, poi se gli altri gradiscono, mhmm, fatti loro, però il mio obiettivo è esprimermi su YouTube, come su Instagram, come nella musica, no, io, ehm, ho sempre cercato di vederla in questa maniera, come la potenzialità di de di una forma di espressione <sniffs> e e basta. Cioè, perché altrimenti sennò si rimanda sempre agli altri la validazione di qualcosa che si è fatto, e invece è come se uno parla soltanto per sentire che gli altri dicono: "C'hai ragione", no, e invece no, uno parla perché è una libertà che va esercitata. <chuckles>
Eh, dici? Giusto. Vero. Mh. Mh. Bello, sì, sì. Mh-mh. Bello, sì, sì, interessante. Mh. È vero. È vero. Mh. No, bella 'sta cosa. Adesso la riporto m m me la riporto. Assolutamente. Sì, perché sennò poi infatti uno non fa sì, poi uno così sta al servizio e diventa schiavo degli altri così. È vero, non si può. Non si può.
Sì. <chuckles> Capito, capito? No, no, non ci può soprattutto quando si tratta di espressione personale, lì b deve essere proprio una cosa nostra, nostra e basta, e e una volta che si switcha questo p questa prospettiva qualunque cosa si faccia è un successo, perché l'obiettivo non è che piaccia, ma è poterla esprimere. Soprattutto io tante volte faccio il confronto con magari posti in cui, le donne in particolare, ma anche gli altri, hanno meno libertà di espressione, no, e penso: "Il mio obiettivo dev'essere quello di poter manifestare chi sono e basta". Questo dev'essere. E lì dopo tut tutto in discesa da lì. <chuckles>
È vero. Sì, mh-mh, è vero. Sì. Mh-mh. È vero. È vero, è vero. Sì. Eh, sì. Sì, sì. Sì. Mh. È vero, è vero. Ci sta. È vero, è vero, è vero. Ce sta al 100% questo discorso, non fa assolutamente una piega.